देखिए, सबसे पहले तो इनसे बचने के लिए देखिए, इंसान का जीवन में मनोरंजन होना भी आवश्यक है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो मैंने ना, जैसे पढ़ाई के लिए समय निर्धारित करा हुआ है, ऐसे ही इन चीज़ों के लिए भी समय निर्धारित करा हुआ है कि भई, मान लीजिए मान लीजिए नहीं, मतलब जो मैं करता हूँ, देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने अपने जीवन में लागू करा है। तो वो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2 घंटे अवश्य रोज़ाना पढ़ता हूँ। तो मैंने, जो आपने पूछे कि सोशल मीडिया और जो डिस्ट्रैक्शन है, उनसे कैसे बचें, तो मैंने सोशल मीडिया के लिए आधा घंटा दिन का रखा हुआ है कि मतलब अगर मुझे मनोरंजन के लिए कभी भी सोशल मीडिया चलाना होगा, तो मैं आधे घंटे से ज़्यादा उसे नहीं चलाने वाला। क्योंकि देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सोशल मीडिया पे जो हम जाते हैं, सिर्फ़ मनोरंजन के लिए जाते हैं। वहाँ से कोई प्रोडक्टिव काम या कोई पैसे कमाने वाला तो, देखिए, हम नहीं कर पाते अभी। तो कहीं न कहीं, वो हमारी प्रोडक्टिविटी और जो सोचने-समझने की शक्ति है, उस पर भी प्रभाव डालता है। और देखिए, अगर हम मनोरंजन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो पढ़ाई पे ध्यान अवश्य ही कम हो जायेगा, क्योंकि पढ़ाई थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है, अगर हम मनोरंजन के जी, मनोरंजन के मुकाबले में देखें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम समय निर्धारित कर लें, और देखिए, दूसरा एक नियम मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मैंने अपने जीवन में देखा है और जो मैंने लागू करा है, वो ये है कि एक टेकनीक का नाम है, पोमोडोरो टेकनीक। आपने भी सुना होगा तो। जी, उस टेकनीक में, देखिए, क्या होता है, जब मान लीजिये मैंने 2 घंटे का समय निर्धारित करा हुआ है, तो मैं वो टाइमर जो है, अपने फ़ोन में लगा के रख लूँगा। और जैसे ही मान लीजिए, मैं 10 मिनट भी पढ़ा अगर, तो मैं वो टाइमर ऑन करके पढूँगा, और जैसे ही मैं उठूँगा, तो मैं उसे बंद कर दूँगा। तो उससे होगा क्या, मुझे बिल्कुल एग्ज़ैक्ट वो 2 घंटे पढ़ने का जो मेरे रूटीन है, दिनचर्या है, वो कहीं न कहीं सफल हो जाएगी। क्योंकि देखिए, हम ऐसे टाइम देखने में और 2 घंटे असलियत में करने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। क्योंकि हम हर समय तो घड़ी नहीं देख सकते ना, तो हमें लगता है कि ये शायद द दो घंटे हो गए हों, अगर हम ये टेकनीक नहीं करेंगे। लेकिन पता चलता है कि वहाँ सवा घंटा भी नहीं हो पाया। तो ये टेकनीक काफ़ी फ़ायदेमंद है और काफ़ी मतलब मैंने देखा है, ये काम करती है काफ़ी अच्छे से।
हुँ। एकदम। हुँ, जी। हुँ। बहुत सही। नहीं हो पाता। बिल्कुल, बिल्कुल। बि कम हो जाएगा। हुँ। मुश्किल काफ़ी हो जाता है, बिल्कुल सही बात। हुँ। अच्छा, उसमें क्या होता है? हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा! हुँ। हुँ, ये तो है, बिल्कुल है। हाँ, इस पे, बिल्कुल। काफ़ी सही। हुँ। बिल्कुल, बहुत ए बहुत अच्छी बात है और ये जो तकनीक आपने बताई है, एकदम काफ़ी सही लग रही है, और मुझे लगता है, प पढ़ाई में काफ़ी कारगर होगी। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे ये छोटे ब्रेकस, जो आपने बोला, है ना? इस तकनीक के अंदर, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इससे होता क्या है असल में? मतलब कि जब हम फिर से पढ़ने जाते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है?
जी।